Hmm. Oke oke oke oke.
Heeh. Itu aku, kayak gitu biasanya, kalau kamu gimana nih, kamu suka sarapan enggak, sih?
Kalau aku sarapan tuh, aduh, eee, suka, tapi mungkin ini bu disebut sarapan atau enggak, ya. Jadi kayak, aku tuh setiap pagi tuh ya bangun pagi gitu ya, terus minum air putih dulu, habis itu ngopi, Mbak.
Heeh, gimana? Oke. Oh, ya.
Terus habis ngopi tuh biasanya aku cari makanan sih, makanan ringan, gitu. Seb kayak, eee, keripik, terus pisang, gitu-gitu, sih. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam sarapan, gitu?
Oh, kaya gimana, tuh? Oh. Bisa ngggak, ya? Bisa, tapi kok kayak kurang kenyang, ya.
Mmm, menurutmu? Nah, makanya. Ya, bisa deh, gitu, ya. Karena aku menurutku juga, eee, yang penting sarapan tuh terisi ya, entah itu sedikit, gitu. Eee, soalnya, mmm, kalau kebanyakan itu berarti makan pagi, gitu kan. Kalau sarapan tuh isilah istilahnya, ya, makan makanan yang, mmm, sedikit, gitu. Entah itu nyemil itu, su menurutku juga sarapan, gitulah. <clicks tongue> Terus kalau makanan favoritnya pas sarapan gitu ya, lebih ke seumpamanya ada, gitu ya, pagi-pagi ada gitu, aku tuh lebih suka ke roti sih, roti isi selai iya, roti tawar dikasih selai sendiri, itu. Selai coklat, atau selai kacang, ya, kayak gitu-gitu. Karena disamping sederhana, dan praktis gitu ya, itu juga mengenyangkan, juga lumayan gitulah. Jadi, kayak diisi banget, gitu.
Heeh. Oh, oke. Mhm mhm. Iya. Betul. Mhm mhm. Iya, itu, apa tuh? Heeh. Roti tawar. Oh, oke. Oh, iya. Mhm. Iya. Iya, betul.

Oh, oke oke.
Nah, terus apa
Tapi juga ini, tetap semangat ya, kalau ngopi doang gitu ya, berarti ya?
Karena heeh, iya, yang yang bikin aku semangat tuh kopinya itu sih, sejujurnya. Yang heeh, kafeinnya yang enggak bisa dilewati itu memang kopi. Kopi kalau dilewati, udah aku nggak bisa kayak, apa ya, aduh, lemas, lesu, gitu.
Kafeinnya ya? Mhm. Oh, iya iya iya.
Itu harus harus ada itu kopi, gitu kan. Terus
Heeh. Ngopi doang atau sambil ini, dengerin lagu, gitu-gitu, Mas?
Ya Nah, kalau dengerin lagu tuh, eee, aku jarang karena memang lagi terburu-buru gitu ya. Lagu kadang nggak kepikiran sih cuman kalau kalau bisa ya, aduh enggak deh kayaknya. Iy nggak sempat, pasti itu nggak sempat gitu kan milih lagu gitu, ih nggak sempat sih.
Oh, iya sih. Oh, oke. Heeh heeh. <laughs> Iya sih. Iya iya iya, oke oke oke oke. Mmm, terus kalau ini, apa namanya, mungkin aku jadi penasaran ya. Kalau, mmm, pagi hari terus, eee, tanpa ada banyak har yang dikerjain, itu tuh kamu suka, atau justru kamu malah kayak ngerasa, mmm, gabut, gitu?
Iya, Kak. Mhm. Apa tuh? Mhm. Oke. Hmm. Bagus bagus, eee, kalau gitu ya tanpa ada banyak yang dikerjain itu, aku kayak bisa, s bi iya iya, aduh kedua-duanya sih kadang-kadang. Suka tam sap suka dan gabut gitu, <chuckles> iya kan pastinya? Kan suka banget kalau pagi itu santai gitu terus, eee, mungkin hari libur gitu, pasti suka kan? Terus habis suka, timbul gabut, ya mau ngapain? Gitu kan.
Mhm. Mhm, suka atau gabut? <chuckles> Atau justru kayak ngerasa ada yang kurang? Betul. Oh. <chuckles> Iya sih. Mhm.

Mhm, terus kalau semisal gitu ya, kalau pagi hari kamu nih sedang terburu-buru gitu, eee, apa yang biasanya kamu lakukan biar tetap semangat?
Mhm. Oke. Wah, kalau lagi buru-buru gitu, ya pastinya cari yang simpel-simpel aja sih Mas, mungkin aku kayak afirmasi tadi tetep dilakuin gitu, karena kan cuman butuh 5 menit ya, terus
Oke. Iya. Iya.
mungkin sama ditambah ini, apa namanya, dengerin kayak lagu-lagu yang temponya cepet gitu, jadi kan bisa sambil kayak jedug-jedug gitu jadi nambah semangat secara enggak langsung, ya kan?
Mhm, hmm. Oke. Iya iya iya iya.
Terus mungkin apa ya, mmm, ngopi juga bisa sih Mas, aku Mas, tapi ngopinya yang iya bukan yang kayak ngopi dinikmatin sedikit-sedikit, tapi ngopi untuk eee, butuh kafeinnya doang gitu, tahu enggak? <chuckles>
Ngopi. Oh iya, ya ya, iya.
Heeh. Ya gitu sih paling Mas, mhm, paling cuma itu. Mhm?
Oke oke. Kalau aku heeh, kalau aku sedang terburu-buru memang kayak kopi doang sih but ya memang kafein itu yang dibutuhkan ya Mbak ya?
Iya kan? Hmm.
Heeh, jadi kayak apa ya, eee, aku tuh bangun, b bangun pagi gitu ya, ya bangun pagi tapi kesiangan gitu loh nah itu tuh heeh, tapi masih pagi <chuckles> kayak enggak biasanya jam 7.00 bangun, ini jam 8.00 gitu kan itu karena udah kayak kesiangan gitu, tapi masih pagi. Nah kayak gitu tuh aku biasanya cuma ngopi doang habis itu langsung gas gitu beraktivitas.
Heeh. Oh, iya. Tergolong pagilah kayak gitu, mmm, mhm. Oke. Mhm.